Oo, madalas ginagawa pa rin kasi kagaya ko ano, ngayon nasa probinsya ako. Um, pagka talagang piyesta ang nagiging abala talaga sa pagluluto kasi kaysa yung umo-order ng pagkain sa labas. Kasi kumbaga, 'di ba, 'pag mm, okasyon, mm.
Ayan. Mm. Mm. Oo. So, pagka mga gano'ng okasyon 'di ba, mas masaya na lahat kayo nagtutulungan, ramdam niyo na na naghahanda kayo para sa piyesta, 'yan. Pero kunyari naman sa okasyon kagaya ng binyag, di ba? Mas praktikal naman na mag-o-order ka nalang kasi kaysa ikaw pa yung magpapaka-busy sa pagkain.
Oo. Oo. Mm, depende kita ah. Mm. Oo. Kaya nga 'di ba, yung iba ang yung ginagawa nagpapa-cater na lang, yung mga gano'n, 'di ba? Mm. Kasi 'di ba, sa isang gastos lang, eh, babayaran mo nalang yung nagca-cater tapos sila na bahala mag-asikaso ng pagkain hanggang sila na rin mag-aayos sa reception, 'di ba, kung saan gaganapin yung, ah, event, dun na rin lahat, 'di ba? Kumbaga, mas nakaka mas praktikal yung gano'n kasi parang umorder na lang sila ng pagkain at saka nag-arkila ng magse-serve, 'di ba? Kaysa yung sila pa mismo yung magluluto at tapos, eh, siyempre, 'pag may kasi 'pag may mga handaan tapos magluluto ka, siyempre, kailangan marami ka rin mga lalagyan kung lalagyan mo ng putahe, 'di ba? Eh, paano kung wala ka naman mga gano'n, eh, kung mag-o-order ka
So, depende talaga sa sitwasyon. Oo, nagpapa-cater para mas mabilis. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Tama. Mm, bibili ka pa ng lalagyan, 'di ba?
Hmm, 'di ba may mga lalagyan na yun kung iba, naka-styroplate o kaya naman naka-microwavable o kaya naman yung iba naka yung naka-foil na malalaking ganun o kaya yung iba nakabilao, 'di ba?
Mm. Mm. Eh, a ako naman, kapagka dahil ako naman ay nagtatrabaho, nasanay din kasi ako na nagbabaon ako ng pagkain. So, practical sa'kin na nagbabaon ako. So, kung merong natitirang ulam sa hapunan, inilalagay namin sa ref tapos kinabukasan, yun na yung magiging baon ko tsaka yung yung kanin. So, mas magiging tipid siya.
Mm. Mm, oo. Mm. Mm. Iinit mo lang ano?